Olha, eu vou olha a humildade aqui da pessoa, vou ser muito sincera para ti, eu lembro muito de um, assim, eu não sou uma pessoa muito romântica, né. Então, fazer super malabarismos comigo, não funciona, eu vou falar: "Ai, uau obrigada". Mas
Hum. Hum. Aham. Hum, entendi. Entendi aí você vai falar: "Nossa teve um churrasquinho, <laughs> um espetinho da esquina." Hã?
E <laughs> Mas é Mas é tipo isso, teve uma vez que eu saí com carinha, que a gente estava ficando, e ele estava muito empenhado, porque ele já estava na vibe de tipo "Putz, próximo passo a gente vai namorar sério e tal nãnãnã". Então ele estava super é, aí a gente foi jantar, foi muito bom e tal, eu acho que a gente, eh, saiu para dançar forró naquele dia que eu amo dançar forró, que para m para mim isso é super romântico, mesmo que o cara não saiba dançar, eh, se esforça para estar ali e me deixa dançar, aí já já para mim já ganhou meu coração. <laughs> E aí depois de lá, obviamente como todo mundo depois que você sai de uma festa, de uma balada, uma lugar que você vai para dançar, a gente foi comer um lanche. Então eu queria muito cachorro quente só que, eh, no que eu gosto de ir depois desse lugar que a gente foi, não o cara não estava lá naquele dia. Aí ele falou assim: "Ah então vamos vamos num vamos ali numa padaria que é vinte e quatro horas", sabe? Falei: "Ah beleza, aí lá você pede qualquer coisa e tal", menina pediu uma coxinha, que eu parei de falar para comer a coxinha. <laughs>
Aham. Ah, entendi, entendi dedicado ali. Aham. Ai que legal, oh. Aham. Sim, sim, sim. Pronto, ai que bonitinho sim. Vai comer o cachorro quente. Aham. Hã. Aham. Entendi. Aham. Sim, sim. Hã. <laughs> Gente, o pior de tudo é que eu estava zoando quando eu falei do espetinho mas você quase chegou lá. <laughs>
<laughs> Coxinha, e era aquelas coxinha tipo de festa assim, sabe, que era tipo um buffet de café da manhã já, né. E aí eu peguei 2, eu estava contando uma história para ele eu mordi, aí eu falei: "Gente"
Aham. Sim. Aham. Pronto, acabou, acabou tudo ali.
Acabou, aí eu falei: "Não, espera aí rapidinho." <laughs> Foi.
Os passarinhos começaram a cantar, né, foi tipo um momento, assim, fada de conta de fada.
É.